Claro, o sea, dices o sea, comentas el el recuerdo con de la última cena de de tu abuelito con ustedes, pero aparte también, o sea, como la fuerza, d que relaciones a a tu mamá con este platillo, por ella, digo, que es la responsable de este platillo en tu casa, o sea, aunque estuviera casi, casi en el hospital todavía o sea, en el hospital andaba la andaba preparando, casi, casi tu mamá, la receta.
Sí, de de hecho de hecho, sí. Y te cuento que ella, viaj o sea, para trabajar, en esos momentos, hace un viaje de 1 hora. Ella es médico, entonces va al hospital, después de ahí va al consultorio, y regresando hace otra hora de camino. Y te y te juro que todos los días, ella llega a la cocina a hacer un platillo, y eh, improvisa. Yo, siemp sí, yo siempre le digo: "Oye, mamá, pues, vienes a trabajar, estás cansada y vienes a hacer comida, o sea, pues, vete", o sea.
Okey. Guao. Oye, ¿de dónde saca fuerzas? ¿De dónde saca energía? No manches. Oye.
Exact exactamente. Y sí, o sea, yo le digo: "Te te agradecemos mucho, pero, pues, vete a dormir, vete a descansar o algo", ¿no? Aparte, nosotras ya estamos ya estamos grandes como para, pues, no hacernos de comer, ¿no? Pero ella siempre nos dice: "Es que a mí me es que a mí me gusta, es que yo sé que de chiquitas, pues, no les pude, hacer o sea, no les pude cocinar calientito", porque siempre ella cocinaba 1 día antes y comíamos temp este, al día siguiente, ¿no? Pero era recalentado. Entonces siempre me ha dicho, sí, siempre me ha dicho de eso, de: "Ay, es que yo no no les podía hacer antes, entonces ahorita les quiero hacer, este, aparte me gusta". Y, pues está bien, o sea, es válido y se le agradece bastante.
Claro. <chuckles> Sí. Claro. Okey, claro. Claro.